طبعًا طبعًا، دي حاجة مؤكدة 100%، وما فيش حاجة مهما كان الشخص ده عنده وعي ومهما كان هو كبير، ممكن يدمن حاجة زي كده وممكن يرُوح في العالم دوّة وممكن يبقى قاعد 24 ساعة حرفيًا على الكلام ده. في شباب بنشوفهم أو الواحد بيشوف ساعات شباب أو صحابه أو كده بيقعدوا مثلًا يبقوا متصلين أو مثلًا أو بيلعبوا مثلًا video games أو مثلًا ألعاب والكلام دوّة. فإيه عُمره كله في الحاجات دي، يقول لك أنا مثلًا بقالي 6، 7 ساعات بالعب النهارده، ده أنا النهارده قفّلت 10 ساعات لِعب. آه، فأنت بي وبيعملها بسهولة جدًا. حتى ده تلاقيه ما عادش لا بياكل ولا بيشرب، وصحته في النازل، وبعد كده يبدأ بقى عينه تضعف، يلبِس نضارة ومش عارف إيه، طبعًا ده يلبِس نضارة مش شرط إنه يبقى إدمان عادي، ممكن أي حد يلبِس نضارة. بس حتة اللي باقول لك اللي هو خلاص بيبقى كل حاجة بتضِيِع منه، بتلاقي بعد شهر شهرين تيجي تبُص عليه تقول له: "إيه ده؟ أنت يا ابني أنت إيه اللي حصل لك، أنت كنت أنت إيه كنت في مجاعة والّا إيه؟! ما بتاكلش والّا في إيه، أنت إيه اللي حصل لك، أنت كويس طيب؟" تسأل عليه لا والله أنا حلو والله وكل حاجة. طب، تيجي تفْهم بقى شوية ده تلاقي آه، ده كان مدمن مثلًا على لعبة معينة والّا على التليفون والّا مش عارف على إيه. ده غير بقى حتة
فعلًا، عندك حق. ياه! 7 ساعات. أوف. إمم، أيوه. <laughs> بالضبط، آه، زي ما أنت بتقول.
اللي بقى منتشر أوي بين الشباب دلوقتي، حتة مثلًا إدمان ال الم المحتوى مثلًا غير ملائم مثلًا أو حاجة المواقع مثلًا الإب الإباحية اللي بقت منتشرة، دي حاجة برضه يعني حاجة حساسة جدًا، وفي نفس الوقت خطر. يعني خطر كبير ومنتشر جدًا، يعني ده مو موضوع مش هيّن.
آه، بالضبط، آه. فعلًا، أكيد طبعًا، آه، يعني المح المحتوى الرقمي أصلًا عامةً، أي إدمان لأي محتوى رقمي عامةً بقى، سواء أيًا كان نوعه، دي حاجة بتبقى خطر فعلًا على أي حد. آمم، طب، لو حد طيب أنت شايفه واقِع قدامك في ال في ال في المشكلة ديّة أو مدمن على استخدام الشاشة وقت معين، إزاي بقى تنصحه بإن هو يقلل الوقت ده ويرجع تاني يوازن بحياته الطبيعية يعني؟